はい。もうほんとに、この仕事いつまで出来るのかなと。あの、結構思ってるんですよね。で、つい先日もあの、ま、機械を導入して、その溶接に関する、あ、その、いわゆる溶接工をですね、よんじゅうにん、あの、カットしたっていうところもありまして、え。はい。
うん。 うん。はいはい。うん。 はい。 はいはい。 おお。 うん。はい。 おお、あ、すごい、そんなにですか。
はい。まあ、あの、結構細かいこと言うと、まだ、あの、細かいとこまでには、あの、手が届いてないみたいなんですけど。
へえ。はい。 うん。 うん。 ああ、でもまあ、大まかなところは大体その機械でやれちゃうってことですよね。
機械でやれちゃうんですよ。もう、溶接ですから、あの、やけどとかの心配もあるんですけど、もう、機械が、もう、勝手にやってくれちゃうんで。はい。
うんうん。 うんうんうん。やれば問題ないですし、結構溶接だとこう、漏れとか、こうなんでしょう、ちゃんとこう、盛りきれてなかったりとかあるじゃないですか？そういうのもまあ、機械だったらちゃんとこう、温度とかでこう、判別したりとかして、ちゃんとこう、くっついてるなみたいなのも出来るんでしょうね、きっと。
はい。 はい、ありますあります、はい。 はい。 そうですね。もうあの、みあの、本当あの、腕がね、あの、アームが動いているのを見ると、これ凄いなと思っちゃうわけですよ、ほんとにもう。
うん。 はい。うん。 うんうんうんうんうんうんうんうん。
ね、もう、細かいその最後の仕上げは、ま、溶接工のベテランの人達が、ま、やるんですけど、でもま、大元ができちゃうってね。はい。
そう。 はい。うん。 やるっていう感じでしょうけど、でも なんで、だいぶ工数の削減にもなって、まあ、だからじんき人もこう、削減できたっていうことなんでしょうね、きっと。